Wah iya iya, tadi dari yang Kakak, bilang ya, eee, sebaiknya, eee, aku untuk mengganti makanan gitu ya, maksudnya dari siomay pun itu mungkin bisa aku ganti dengan tahu dan telur rebus ya, walaupun misal dari siomay pun ada gitu ya, tapi kan mungkin kalau dari siomay itu ada bumbu kacangnya itu ya kayak yang bisa dibilang se eee, apa ya, mungkin kurang sehat karena iya juga, eee, banyak lah hal yang mungkin, eee, kurang bermanfaat banget buat tubuh. Udah gitu kan di siomay juga full tepung ya kayak bisa dibilang, eee, dan dan mhm, bener dan, Kakak, bilang tadi sih aku iya sih, Kak, apa namanya aku baru kepikiran banget sih kalau misalnya itu bisa diganti seperti itu ya, bukan bukan berarti aku harus menghilangkan keinginanku tapi ya diganti aja gitu ya, Kak, ya. Wah, iya iya iya aku kebayang sih, Kak, mhm, aku kebayang banget sih.
Bener. Iya. Wah, iya itu kurang banget. Bener. Iya, di bisa diganti bisa atau dikurangi juga, oke. Nah mungkin ada saran lain juga nih, Kak, kalau mau.
Mhm, terus kemudian, eee, tadi kan eee, ya mau banget, Kak, tapi mungkin tadi kan, Kakak, juga bilang ini ya, eee, aku pernah ngelakuin hal tersebut apa enggak gitu ya? Yang soal nasi goreng tadi, Kak, waktu aku beli gitu ya, itu sebenarnya beberapa kali memang sering aku bagi gitu loh ke keluargaku, tapi tapi mereka tuh jarang mau makan gitu loh, Kak, maksudnya memang udah kenyang gitu ya malam-malam gitu dan memang aku doang yang tukang makan lah bisa dibilang. Jadi ya, itu tidak bisa diterapkan terus-terusan gitu, Kak. Nah tapi kalau untuk yang buah-buahan tadi sih aku belum nerapin sih, Kak. Nah itu kan menarik banget, Kak, buat aku terapin si nantinya. Oh ya, Kak, tadi, Kakak, mau bilang, eee, ini ya, Kak, ya ada saran lainnya, Kak, boleh, Kak, boleh banget, Kak.
Iya. Ah, oke. Paham sih ini. Hmm. Iya. Nah sepertinya tadi, Kakak, udah sangat ini ya kayak, eee, memahami lah kita bisa bilangnya langkah-langkah yang tadi dan, Kakak, juga untuk nasi goreng tadi ternyata, Kakak, udah mencoba untuk kasih orang rumah itu cuman, Kakak, nih ternyata yang suka ngemil gitu ya, Kak. Nah itu gak apa-apa sih, dibagi setengah, setengah bisa disimpan di kulkas kali Kak, besok pagi di enak nih dimakan, biasa kan kayak gitu ya nasi goreng tuh enak banget. Nah kalau selai setelah, Kakak, melakukan hal-hal tadi itu bisa tuh Kak, kayak, Kakak, track kemajuannya track-nya itu dengan cara yang simpel aja misalnya kayak, Kakak, setiap hari itu checklist makanan sehatnya apa aja misalnya, Kakak, udah beli buah. Oh, buah pisang gitu kan setiap hari untuk 6 hari gitu. Oh, kalau lapar makan pisang dulu gitu kan. Nah, setelah makan pisang, oh, ternyata ngerasa lebih kenyang habis itu baru, Kakak, boleh makan makanan yang, Kakak suka tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Habis itu ketika, Kakak, sudah nih kayak udah nge-list semua dan mencapai seminggu, Kakak, tuh boleh dong sekali-sekali ngasih reward ke diri, Kakak, kayak, "Oke, kalau aku mencapai hal ini dalam seminggu, Minggu siangnya aku boleh makan makanan yang aku inginkan." Yang mungkin selama ini udah Kakak tahan selama 1 minggu, kayak gitu. Jadi ada reward di akhirnya, tapi reward-nya itu dimakan di siang hari ya, Kak, jangan malam hari nanti membuat metabolisme, Kakak, kurang sehat, seperti itu.
Betul. Betul. <laughs> Iya iya. Mhm. Wah, iya. Hmm, mhm. Iya. Iya. <chuckles> Ah, iya. Mhm. <chuckles>

Ya, jadi kenapa itu, sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa tuh karena apa ya, karena mungkin aku kurang bisa mengendalikan diriku ya kalau sekarang. Jadi kayak aku tuh pengen gitu loh Kak, pengen apa pun gitu loh. Misalnya ada yang menggoda gitu, misalkan ya bunyi nasi goreng kan, gitu ya misalnya lewat. Nah, itu aku langsung kegoda Kak kayak, "Aduh, pesen nggak ya? Kalau nggak pesen nanti aku nyesel," gitu. <laughs>
Oke, paham. Iya. Oh, ada perasaan nyesel ya.
Iya, bener, karena memang aduh aku udah ngebayangin rasa enaknya kayak gimana gitu kan, terus ya udah aku akhirnya pesen. Nah, terus kalau untuk nyemil-nyemil itu biasanya, apa ya, karena aku ngerasa ketika aku bekerja kan aku biasanya nyemil tuh waktu lagi kerja ya, Kak ya, atau lagi ngerjain suatu hal dan di situ aku tuh gabut gitu loh Kak kalau misalnya nggak ngapa-ngapain, ya udah aku nyemil aja. Nah, ketika aku nyemil tuh nggak sadar kadang-kadang, eee, aku udah nyemil tuh banyak banget Kak, kayak gitu. Dan aku tuh menyadari bahwa ya ini tuh nggak bagus nih kalau aku terus terusin lama-lama, kayak gitu sih, Kak.
Wah. Iya. Oh. Oke, wah, ini aku makin paham nih. Bahkan bisa ada perasaan nyesal ya muncul waktu Kakak nggak beli, eee, makanan yang lewat dari rumah. Emang sih Kak, eee, valid banget kayak kita ngeliat, "Wah, ini siomaynya kayaknya enak, wah ini bakso, ini nasi goreng," gitu ya. Wah, itu pasti membuat keinginan kita untuk makan itu tinggi. Nah, tapi langkah yang baik juga Kakak sudah menyadari ini tidak baik untuk kesehatan Kakak jangka panjang. Nah, mungkin nih Kak, aku bisa kasih saran terkait hal ini itu mengganti sih Kak, ngemil makanan yang kayak siomay atau bahkan nasi goreng tadi itu bisa dengan opsi yang lebih ringan. Misalnya nih, kalau misalnya Kakak pengen makan siomay gitu kan, itu Kakak bisa ganti dengan tahu kukus atau telur rebus, atau tambah juga nih, ditambah saos sedikit nih dari antara tahu kukus atau telur rebus tadi itu kan lebih baik tuh Kak, daripada siomay. Karena siomay sebenarnya ada juga tahu dan telurnya gitu ya, Kak. Nah, bisa tuh. Nah, kalau misalnya Kakak pingin banget nih makan nasi goreng tadi ya. Nah, itu, itu kan bisa jadi kayak keinginan Kakak karena lapar banget nih. Nah, Kakak boleh pesan, Kakak boleh kok, tapi kalau bisa porsinya dibagi 2 sama orang rumah, gitu Kak. Jadi porsi Kakak 1/2 gitu, porsi orang rumah itu 1/2. Nah, sebelum Kakak makan, pastikan Kakak kayak ada makan buah dulu gitu. Makan isi dulu perut Kakak dengan makanan-makanan yang sehat buah atau sayur. Nah, setelah itu baru Kakak makan nasinya. Nah, mungkin sayur kan itu serat ya Kak, itu bisa membuat Kakak lebih merasa kenyang kayak gitu, Kak. Nah, ini sebelumnya pernah terpikir nggak Kak, untuk ngelakuin hal ini?
Iya. Betul betul. <chuckles> Iya, betul. Mhm. Iya. Hmm. Iya. Wah. Mmm. Betul. Mmm. Iya. Wah. Mmm. Iya.